Mi racconti di un trasferimento o un viaggio che ti ha cambiato?
Sì, assolutamente. Allora, ehm, la prima cosa che mi viene in mente, no, che mi ha cambiato particolarmente, devo dire, è stato nel 2015 quando io ho finito il liceo e poi mi sono spostato, ehm, a Londra. Io, no, ho fatto questo
Mh. Sì. Wow. Beh, ehm, non proprio dietro l'angolo. Che cosa che cosa ti ha spinto a trasferirti in una città così lontana e così grande? E poi s ti sei mosso da solo?
Esa Ehm, allora, ehm, diciamo che io ho avuto, ehm, alcuni vantaggi, no, in questo trasferimento perché, ehm, io ho una sorella più grande e lei già abitava lì da qualche anno, per cui, ehm
È stato più facile.
sì, è stato è stato, diciamo, più facile.
Oka magari è anche la motivazione che ti ha spinto a scegliere proprio questo paese.
Certo, guarda, ehm, sicuramente le le prospettive, le possibilità, no, di ehm, non solo di di di studio, ma anche di di carriera, quindi io, a essendo appassionato di di musica, ehm, e avendo fatto il liceo artistico comunque, ehm, avevo intenzione di, ehm, lavorare, effettivamente, con la musica. Quindi ho detto: "Ma perché non fare non seguire u un un corso di produzione musicale?" e quindi
È l eh. Mh-mh. Ah, bello, poi Londra è una delle città delle capitali, no, della musica, quindi.
Esatto, esatto. Ha una musica diciamo che c'è della musica molto, molto variegata e molto interessante, a mio avviso, e quindi, mhmm, ho ho deciso di intraprendere questo percorso, ehm, non senza degli ostacoli, ecco, perché, chiaramente, ehm, bisogna mhmm, se sei uno studente lavoratore come, ehm, lo ero io in quel caso, ehm, diciamo che devi richiedere dei sussidi allo Stato, e poi,e eh, chiaramente, ehm, per mantenere
Mh. Ecco, sì, non è semplice trasferirsi a Londra, trovare casa, bisogna avere un ehm, un come si chiama, un conto bancario, bisogna avere del mhmm, qualcuno che garantisce per te, quali quali sono i le difficoltà che da subito hai trovato, a livello proprio pratico?